Hello, magandang gabi.
Magandang gabi din sayo kamusta ka?
Ayos naman ako, ikaw kamusta?
Ito mabuti naman ako na nawawala yung stress ko kasi nakinig ako ng musika kanina, ganyan.
Mm. Ah, mabuti yan, mabuti yan. Alam mo, ah, mabuti nasabi mo yung stress 'no, ah, matanong ko nga. Ma paano mo ba nilalabanan ang stress sa pang araw-araw mo? So, ano ang ginagawa mo kapag nakakaramdam ka nanaman ng lungkot?
Mhm. Mm. Um, ginagawa ko talaga kadalasan yung nakikipag-usap ako sa kapamilya ko o kaya sa mga kaibigan ko. Para mawala yung stress ko 'no, kasi kapag nakikipagkwentuhan ka sa kanila talaga nawawala yung stress or mga negatibong kaisipan or yung pagod. Siyempre may mga bagay kasi kayo do'n na napapag-usapan tungkol sa mga, sa mga bagay na nagpapa-stress sayo kaya napakahalaga talaga sa akin yung makipagkwentuhan sa mga kapamilya ko o kaya sa mga kaibigan ko. So, ayun na nagagawan ko siya na na na-overcome ko yung stress, nawawala yung stress ko dahil sa mga kausap ko kasi masasaya yung mga pinag-kwentuhan namin, ganyan. Yung talagang mga kwentuhan na napaka meaningful, ganyan.
Mm. Oo. Oo. Ah. Tama naman. Tama. Hmm. Hmm. Ah, ma mm. Oo, maganda yan, maganda yan kasi at least ano, ah, meron kang kausap, ah, nasasabi mo yung nararamdaman mo ganon kapag stress ka. Ako namang baliktad naman kapag stress naman ako gusto kong mapag-isa. Um, well kadalasan mm, gusto kadalasan ang ginagawa ko, um, mas naglalakad lang ako, ah, tinitignan yung mga paligid, ah, parang binubura ko yung kung ano yung uhm yung mga iniisip ko na nakaka-stress sa'kin, ah, kunyari sa kung naii-stress ako sa trabaho, ah, bababa ako dun sa pinapasukan kong trabaho, ah, iikot lang ako, sandali titingin tingin sa paligid mga ganong bagay lang, maglalakad-lakad, ah, tapos balik na ulit ganon. Ah, kapag sobra namang nakakaramdam ako ng lungkot, ayun naman, ah, yun din naman naman ako, bukod sa paglalakad, ah, kunyari sa hapon naglalakad ako, ah, yan may tatawagan ako niyan. Tatawagan ko yung mga masasaya kong kaibigan ganun din naman, ah, kapag nakakaramdam akong lungkot pero mas madalas gusto ko nanaman makapag-isa kasi parang gusto kong ano
Ikaw ba? Ikaw ba? Oo. Mm. Ay kabaligtaran, ah, mhm. Mhm. Mhm. Wag. Oo oo, oo, oo. Mhm. Oo. Mm. Mhm. Ayan. Mm. Oo. Oo. Ayun. Mhm. Mhm. Ano ka na naman, nagmumuni-muni ka, ganyan.
Nagmumuni-muni, damdamin yung mga pangyayari, ay hindi naman damdamin yung pangyayari. Ano, damdamin lang yung mga paligid ganon para mawala lang yung mga iniisip na hindi nakaka yung mga nakasaga nakasagabal na pangyayari, ganon.
Ay, gusto ko 'yan. Mm. Tama, oo, alam mo sang-ayon ako diyan. Tsaka nakakarelate ako sa karanasan mo, kasi bukod doon sa pakikipagkwentuhan ko sa mga kaibigan ko, ginagawa ko rin 'yan minsan. Yung naglalakad-lakad nagkakaroon ng, alam mo,' yung meditation, yung nag pag-aano kasi kapag nag nagme-meditate ka, naisip mo kasi yung mga bagay na kailangan mong gawin, ah, ito pala kasi minsan sa paglalakad ko, minsan big bigla na lang may pumapasok sa isipan ko na, ah, ito pala dapat ginawa ko. Ito pala yung idea, yung bagong idea na gagawin mo na makakatulong pala sa trabaho ganon. So nakaka nagkaka.
Mm. Bakit? Oo. Tama. Mm. Oo. Mm. Kasi nare-relax yung utak mo. 'Di ba, mas gumagana siya.
Mm, tama nare-relax yung utak mo, oo. And kapag nakakaramdaman naman ako ng kalungkutan, nakikinig ako ng mga masasayang tugtugin, 'yung mga musika. Oo ayun, kasi kapag nakakarinig ako ng mga masisiglang tugtugin, ayun napapasayaw ako, napapaindak, naka napapakanta ako. Tapos natatanggal na yung ano, yung kalungkutan ko, kasi siyempre nadadala na ako sa sa ano, sa lyrics ng kanta. Oo, sa musiko, sa tugtugin niya, sa beats, sa rhythm niya, ganyan. So ayun, nawawala yung kalungkutan ko. And sobrang nakakatulong talaga higit sa lahat yung ano, yung pakikipag-usap talaga sa kapamilya, kasi siyempre yung mga problema mo nasasabi mo dun. Yung mga
Mm. Ah. Oo. Tama. Sa indak, ng musiko. oh. Tama. Mm. Mm. 'Yung? Oo. Siguro hindi kahit kahit naman hindi sa kapamilya. Basta sa taong pinagkakatiwalaan mo, sa taong alam mo na, um, magiging masaya yung pagiging ah, yung conversation niyo, 'yung mga ganong bagay. 'Di ba.
Mm. Mm, tama, tama. Mm totoo yan, oo, kasi naranasan ko rin yan eh yung matalik kong kaibigan, talagang nasabi ko yung mga ba dapat kong sabihin na yung tungkol sa mga bagay na nagpapalungkot sa akin, nasasabi ko sa kanya. And then, ano siya nakikinig lang siya. Tapos pagkatapos kong maibuhos lahat sa kanya yung mga kalungkutan ko, ayan magbibigay na 'yan ng mga comforting words. So magsa-suggest na rin 'yang mga
Mm. Mm. Tama. Ah. Oo. Mm. 'Di ba yun naman yung inaantay natin eh. <chuckles> Kapag nalulungkot tayo 'yung mga comforting words sa mga kakilala natin, mga pamilya natin kasi kung paano parang nakakaramdam tayo ng gaan ng loob, 'di ba, na parang pakiramdam natin, "Uy sinusuportahan ako nito ah." Yung mga ganong bagay. Kaya mm.
Mm. Mm bu tama. Oo, oo. Mm totoo yan. Ta's minsan nag inaalok ka nila 'no na, "O, sige halika na pagkatapos mo mag-emote diyan, o kanta na tayo, o kaya punta na tayo dito sa" 'Di ba mag-ano na tayo. Mag-unwind na tayo, ganyan. 'Di ba?
Tama. Ganun lang. Mm, kasi gaon'n lang naman din, eh, kapag, ah, ah, kapag kasama mo yung mga, ah, kaibigan, kapamilya o anoman ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Pagkatapos naman nang lungkot na pagbubukas ng kung anu-anong mga bagay na nakakalungkot sa'yo, ah, ayan, ah, siyempre, ah, pagkatapos naman no'n, kailangan magsaya rin naman, 'di ba? Kasi hindi na lang buong araw naman na malungkot ka. Kasi ako pero kapag malungkot nga ako gano'n, eh, um, chat ako naman, hindi naman. Tinatawagan ko lang yung kaibigan ko. Ah, may mga kaibigan kasi ako na masarap kausap na kapag ano, tawanan lang. Kapag hindi mo kailangan sabihin yung problema mo, alam naman nila kunyari, ah, na bigla na lang, "O, bakit anong problema? Ano nararamdaman?" mga gano'ng bagay. Gano'n din ako sa kanila, kasi, <clicks tongue> ah, kapag nakakaramdam ka ng lungkot, minsan gusto mo mapag-isa, minsan gusto mo naman ng may kasama ka 'di ba, o may nakakausap ka, gano'n.
Ah, o, oo. Mm, tama. Tama. Mm. Mm. Oo, oo. Tama. Mhm. Oo. Mm. Totoo 'yan. Kasi Oo. <sniffs> Sa akin talaga 'yan minsan ginagawa ko 'yan, yung mag-isa lang ako o kaya may kakuwentuhan lalo na yung kapamilya o kaya matatalik na kaibigan, pakikinig sa musika and idagdag mo na yung pagbabasa ng scriptures. Kasi alam mo, nakakaramdam ako ng ano, ng peace of mind and um, yung nawawala yung kalungkutan ko kapag nag nagbabasa ako ng mga scriptures kasi yung mga nababasa ko do'n, yung talagang nakakatanggal ng ano, ng lungkot, na nagbibigay siya ng pag-asa at inspirasyon at motivation para ipagpatuloy ko yung ano, yung pangarap ko sa buhay o kaya yung buhay ko, ganyan.
Mm. Oo. Hmm. Oo. Hmm. Hmm. Totoo? Nagbabasa ka ng scriptures? Ah, mag okey. Sige, sige, kung totoo 'yan, maganda 'yan, mm.
Mm, to Ay, oo naman. Nagbabasa ako ng scriptures, yung Bible, yung New Testament, yung Biblia, yung Book of Mormon, so ang daming mga scriptures na binabasa ko and isama po 'yan isama mo pa 'yan, yung mga salita ng mga buhay ng propeta, buhay ng apostoles, mga ganyan.
Mm. Hmm. Hmm. Oo. Mm. Ah, maganda 'yan maganda 'yan. Kasi minsan ano, eh, nakaka-inspire din naman talaga 'yong mga salita na na nababasa hun dulo, oo.
Mm. <laughs> Oo, sobrang nakaka-inspire talaga. Lalong-lalo na kung napaka-timely, 'no, 'yong binasa ko napaka-relevant siya sa nararamdaman ko, kaya sabi ko pagbuklat ko. "Ah, 'yon pala 'yong kailangan ko, 'to pala, 'no?" Mga gano'n.
Mm, totoo. Oo. Totoo naman, ah, minsan din naman kasi kuns kung saan talaga sobrang lungkot na talaga tayo s saan ba naman tayo kumakapit? Kanino ba naman talaga tayo lumalapit? Yung mga ganung bagay. Oo kaya, uhm, kung sobrang lungkot ka sa tingin mo, eh, walang ano sayo ayun, ah, ba't di ka mag ah ah, magdasal yung mga ganong bagay. Kasi talaga naman, ah, nakakawalan siya ng ay hindi naman nakakawala, pero kahit papaano may nakakausap ka. Alam mong magiging maayos hindi man ngayon, pero darating ang panahon na maaayos din. Kung ano man yung nararamdaman mong lungkot, ah, kung napapagod ka man kung nai-stress ka mga ganung bagay. Saka anong stress, ah, dap ah, ngayon kasi parang napakahirap labanan din ng stress, ah minsan kasi sa mentalidad ng tao parang, uhm, andali na lang bumigay din, di ba? Kaya, uhm, eh, yung stress
Siyempre sa Diyos. Oo, tama. Mm. Oo, tama. Nakokom. Totoo, totoo. Mm, oo. Tama. Mm, totoo. Mm. Mm, tama. Kaya kailangan talaga ng may pananalig sa Diyos. Nangunguna dapat 'yan, eh, para hindi ka bumigay sa mga stress, sa mga problema sa buhay mo. Kasi kung mhm.
Mm, totoo. Tama. Eh, ang dami pa naman dinadalang stress ng sakit, eh. Una diyan yung heart attack, ah, cancer kung ano-ano kapag lagi kang stress kapag lagi kang ano kailangan alam mo kung paano mo siya kung paano mo i-da-divert kung saan mang bagay para, ah, at least, eh, maging maayos yung pakiramdam mo, alam mo kung kelan ka, ah alam mo kung kelan ka ano to mag-u-unwind, alam mo kung ano yung mga gagawin mo kasi kung hindi kung magpapatalo ka, wala. Ah, may naging experience nga ako na ganyan, eh.
Oo nga, 'no? <chuckles> Oo. Mhm. Oo, tama. Mm. Totoo 'yan. Kung magpapatalo ka mhm. Ano 'yon?
Ano, eh, uhm, tawag dito may parang ilang taon na nakalipas nung nag-resign ako sa trabaho ko tapos, ah, nakaramdam ako ng parang sabihin natin anxiety pero hindi naman clinically diagnosed. Kumbaga sa sat sa tingin ko lang naman na parang anxiety na, wala na akong ano gana, wala na akong, ah, tinatamad na akong bumangon kaya nagkulong na lang ako sa kwarto.
Oo, oo. Ah, mhm. Oo, ano 'yon? Oo. Ano 'yong nangyari sa'yo? Ah. Oo, oo. Ay, gano'n.
Kaya, ah, hindi na ako masyado, ah, kumakain sabi ko tapos 'pag la pagkalipas ng isang buwan sabi ko, "Hindi maaari ito." Parang, ah, parang, ah, ilang, tawag dito panga pagkatapos ng dalawang buwan, ah, do'n na ako nag-ano nag parang nag binigyan yung sarili ko na, "Hindi labanan ko 'to kung ano man 'yon nararamdaman ko," gano'n. Tapos ayun, pakonti-konti, oo. Kasi parang pakonti-konti, ah, binabawi mo yung sarili mo kung ano man yung nararamdaman mo, noon. Tapos ayon, bumalik na lang yung, ah, sigla, pagkatapos din ng mga ilang buwan. Gano'n, kaya, mahirap, m
Mm. Oo. Mhm. Oo, oo. Ayon, mm, buti naman no nalabanan mo 'yon. Mhm. Mm. Oo, oo. Oo, tama Ayan. Mm, ang galing naman 'no. Oo, alam mo na, natutuwa ako sa'yo kasi nga, na nagawa mo na malagpasan yung stress sa buhay mo at talagang bumangon ka. And siyempre, dahil diyan, ah, talaga namang kailangan mo na ano, na labanan lahat ng stress na dumarating sa buhay mo, matuto kang lumaban at siyempre kapag natutunan mong labanan yan talaga ang ano 'no, ma-o-overcome mo lahat ng mga stress sa buhay mo. And higit sa lahat, kumapit talaga sa Diyos at sa mga tao na makakatulong talaga sa'yo, ganyan.
Oo. Oo. Um. Tama. Hmm. Pero kasi may may mils minsan talaga, ang kadalasan mahirap kalaban yung emosyon mo, mahirap kalaba kalaban yung utak mo, kasi nga kung ano-ano talagang, ah, pwede mangyari. Kung ano-anong pwedeng gamang ano, ah, maisip mo, ah, maya-maya malungkot ka, maya-maya parang iiyak ka mamaya, masaya ka tas biglang, hindi naman pala. Kung basta, kapag naglalaban yung emosyon at utak mo mahirap kaya dapat, ah, may tamang ah, kung ikaw ay talagang nag nakakaramdam na ng gano'n uhm kailangan tumawag na sa isang espesyalista o kaya kahit man lang ano, ah, ah, kumonsulta, hindi naman kumonsulta pero lumapit sa isang pinagkakatiwalaan tao upang tulungan ka, kung ano yung nararamdaman mo gano'n. 'Di ba?
Sabagay. Mhm. Oo. Tama. Mhm. Oo, oo. Ay totoo yan, mm. Oo, oo. Tama yan, 'ala, tapos ano din totoo 'yan ano, kailangan mo talagang lumapit sa mga medical expert, sa tungkol sa pagte-therapy about ganyan. Kasi may therapy 'yan, eh, meron ano social behavior therapy or emotional therapy, para mawa malabanan mo talaga yung anxiety o kaya yung stress sa buhay mo. So 'yon, kailangan talaga no'n, kaya sang-ayon ako sa sinabi mo. Pero ano, ah, sa atin no nalalaman talaga natin kung normal lang yung lungkot or nagiging seryoso kapag ano na, kapag hindi ka na makakain, kapag seryoso do'n mo malalaman 'di ba, kapag hindi ka na nakakain katulad ng sinabi mo, tamad ka ng bumangon.
Hmm. Hmm. Oo. Mm. Tama. Oo. Oo. Hindi ka na-ano, hindi ka na yung parang s kung sabihin na parang hindi ka na nga nagfu-function ng maayos, yung gano'n, tapos
Oo, 'di ka na nagfu-function ng maayos. Pero kung normal lang naman is, yung isang araw okey na, okey na yung pakiramdam mo, 'yon. 'Yong nagagawa mo na yung everyday na gagawin mo, 'di ba? Gano'n.
Mm. Oo, yung parang pang-araw-araw lang na may stress ka, ah, pero kaya mo namang labanan din na pagkatapos ang isang araw o panibago na naman bukas, ganyan. Yung di ka nawawalan ng yung simpleng mga simpleng bagay pero kapag sobrahan naman na lungkot, na stress, ayan baka, ah, mag-iiba na yung lagay mo, mag-iiba na yung pag-iisip mo, mag-iiba na yung, ah, katawan mo, gano'n. Sumasabay lahat eh di ba?
Mm. Mm. Oo, oo. Oo. Oo. Mm, mm. Oo, kaya nga eh. Numa sumasabay, pero 'yon buti 'no, nalabanan mo talaga hinarap mo siya, hindi ka nagpadaig do'n sa ano na 'yon anxiety mo.
Oo. Oo. Kasi, parang ang hirap din, ah, tawag dito, pero, ang hirap talaga niya ang hirap niya talagang labanan, ah, ma muntikan na akong magpa ah, diagnose o magpa ah, mag humingi ng tulong. Kaso lang sabi ko, "Hindi muna, susubukan ko muna 'yong sarili ko," ganyan. Pero, inabot na inabot talaga ng buwan-buwan. 'Yan, so, pa konti-konti hindi. Na hindi na ako 'yong parang inaatake ng anxiety, 'yong mga gano'ng bagay. At least mm.
Siyempre. Magpasa Ah. Oo. Mm. Ah. Pero, ngayon hindi ka na ano, hindi ka na naii-stress, hindi ka na uy. Oo. Uy, mabuti naman, 'no, na-overcome mo 'yan at natutuwa ako na, okay ka na ngayon.
Mm. Oo, okay naman na. Ah, ba't ikaw ba, may kakilala ka bang gano'n o ikaw, nakaranas ng gano'n klas Kahit hindi man gano'n, eh, o?
Hindi naman ako May kilala akong ganyan, na meron pala siyang anxiety. Eh, naki nagpapansin ko sa kanya kapag umaatake 'yong anxiety niya, 'yong ano siya, nanlalamig na pinagpapawisan siya, tapos nahihimatay, ganyan. Tapos parang, ma iritable, ganyan, mainit ang ulo. So, meron pala siyang anxiety, pero na-o-overcome naman niya, na nakakaya naman niya. Tapos, iyon, um, siyempre sinusuportahan ko rin siya, kaya pinagsasabihan, gano'ng bagay, na iniintindi para ma-overcome niya 'yong kanyang anxiety and na-overcome naman niya. Kailangan lang talaga ng suporta ng kapamilya, ng mga kaibigan, at tama 'yong sabi mo, 'no. Oo, saka labanan niya rin, matutong labanan, katulad mo nilabanan mo. So, dapat talaga mhm.
Hmm. Oo. Oo. Mm. Oo. Tama. Hmm. Oo. 'Yon ang malaking bagay 'yon. Mm. Kasi kapag, 'di mo siya lalabanan, kung magpapaapekto ka, baka kung anong mangyari din, eh, 'di ba? Tapos mawawalan ka na ng gana. Hmm?
Totoo yan. Pero, may epekto ba? Umeepekto ba 'yong social media sa kung paano natin nararamdaman ang stress o lungkot?
Um, hi hindi ko alam, sa'kin kasi wala siyang epekto, eh. Pa pero kung ay kasi hindi ko naman tinignan ng seryoso ang social media, pero sa iba, malaking epekto 'yan. Lalo na 'yong may mga nababasa akong mga nagibibigay ng komento, na parang apektadong-apektado sila, 'yong mga gano'ng bagay, 'di ba?
Mm. Ah. Oo, oo. Oo, oo. Oo. A tama, saka may kilala ako talaga na mayr talagang depressed siya. Pero, sabi niya nakakatulong daw 'yong pag-express niya ng nararamdaman niya sa social media. Kaya, nag-comme oo, gumagaan daw 'yong pakiramdam niya, kaya sabi ko, "Sige go, kung 'yan ang nararamdaman mo, sige push mo lang," sabi ko sa kanya. Pa nga
Hmm. O? Mm. Gano'n na nga, sa iba. Oo. Oo, basta kung saan nakakaluwag, sige go lang sa kasi sa iba parang, a naapektuhan talaga sila sa social media, eh. Pero sa iba naman, hindi naman talaga, gano'n. Ayan.
Oo, tama. Mm. Kaya nga. Kaya kailangan talaga natin, 'no, na suportahan 'yong bawat isa o kaya 'yong, tulungan 'yong sarili natin. Para ma-overcome natin 'yong stress sa buhay natin at lungkot sa buhay natin.
Tama. Tama. Ayan, maraming salamat sa oras mo, ah. Paalam.
Paalam.